जी, जी, जी आपने बिल्कुल सही कहा बहुत मज़ेदार ये वाली परंपरा होती है और बहुत ऐसी आप क जैसे कि पहले बात हुई के त्योहारों पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो पहले से चलती चली आ रही हैं और इसी तरह जो है वो आगे भी बढ़ती हैं अगली पीढ़ी को दी जाती है कि भई ये होता था और अब आप जो है इसको संभालें और ये करें, तो ये एक खाने-पीने की जो चीज़ें हम पहले से बनाते हैं और अब बनती चली आ रही है, मैं समझती हूँ उसको तो रहना चाहिए। अ, क्योंकि आप देखिए आप कहीं पे भी कुछ कोई बात कर रही हो किसी जगह पर तो ये कभी बात हो कि भई अ, कभी देशों को उसकी फूड से भी पहचाना जाता है कि भाई कौन से देश का फूड जो है वो कैसा है और पहचान बन जाती है ना आइडेंटिटी बन जाती है। तो जहाँ पर किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी ना बन सके, तो वो तो फिर वहाँ पे क्राइसिस ही होगा ना। तो नहीं आप तो फिर ये तो बात सही है कि कुछ ऐसी परंपरा होती है, जिसको कहना चाहिए आगे भी।
हुँ, जी। जी। उ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। जी, जी।